<sighs> Bạn ơi, bây giờ mình, kiểu, a, cũng hoang mang quá, mình chuẩn bị là có một cái buổi thuyết trùng cũng á quan trọng á, à, nhưng mà bây giờ làm từ trước tới giờ á mình rất là ít đứng lên để thuyết trình, mà mỗi lần thuyết trình á là mình rất là sợ, mình rất là, kiểu như là, mình không có tự tin, mà mình cũng hông có tự tin về cái kỹ năng giao tiếp của mình nữa á. Thì bây giờ là mình không biết phải làm sao, mà buổi thuyết trình sắp tới là nó cũng khá là quan trọng á, mà bạn cho mình một số cái lời khuyên được hông?
Ừm. À, được chứ bạn. Mà bạn cho mình hỏi nha, là cái buổi thuyết trình này là cái buổi đầu tiên luôn, hay là cái buổi thứ hai, thứ ba gì của bạn rồi á?
À, thực ra á là trong quá trình đi học của mình á, thì mình có một số lần là thuyết trình, à, tuy nhiên là mình cảm thấy là nó không có hiệu quả lắm á. Ờ, khi đó thì giáo viên hay nhận xét mình á là, ờ, kỹ năng thuyết trình chưa có tốt. Ờ, cho nên là từ đó về sau á là mình ít thuyết trình hẳn luôn. Cho tới bây giờ á là mình khi mà mình đi làm việc rồi, thì chuẩn bị sắp tới đây là có một cái cuộc họp, ờ, mà mình phải thuyết trình trước, ờ, nhân viên, đông người á, cho nên là mình, ờ, rất là sợ. Bây giờ là mình, ờ, đang trong quá trình chuẩn bị cho nên mình đang đi tìm lời khuyên nè.
Ừm. Rồi, rồi, ô kê, mình hiểu rồi nè, hổng có sao đâu. Mà bạn ơi, thì cái buổi thuyết trình này á là bạn ước chừng á là có khoảng bao nhiêu người tham gia hay là bao nhiêu người ngồi dự ở dưới hay không?
Ừm. À, thực ra là cái buổi thuyết trình này á là cho nội bộ công ty và lãnh đạo, cho nên nó sẽ tầm là, ờ, 20 người là, ờ, từ cấp nhân viên cho tới là có lãnh đạo ở trong công ty nữa.
Ai, tính ra á là cũng hông có quá đông ha? Cũng nội bộ nè. Mà khi mà bạn thuyết trình á thì hồi trước đây á là bạn cũng đã có một cái lần á là bạn sợ rồi. Cho nên là cái triệu chứng khi mà bạn lên bạn thuyết trình ở cái chỗ đông người á, là bạn sẽ có cái triệu chứng là bạn run hay là bạn quên lời? Hay là bạn không dám nói? Hay là như thế nào nè?
Ừ, nó có nhiều cái lắm. Thứ nhất á là mình run á, mình run là tại vì, kiểu như là, trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ tới là "Chết rồi, sắp tới là phải nói cái gì tiếp theo?" Kiểu như là, mình mình tập trung cái việc là nhớ bài, ừ. Rồi, kiểu như là, khi mà mình, ờ, mình nói á thì mình chủ yếu là mình, ừm, đa số là nhìn nhìn lên cái màn hình chiếu thôi, chớ mình thiếu cái sự tương tác với những cái người đang nghe mình á, thì mình được nhận xét là như vậy. Và, kiểu như là, lúc đó thì tim mình đập rất là nhanh và, kiểu như là, ờ, tiếng nói thì nó cũng gấp gáp á, rồi mình quên trước quên sau nữa, nên là mình, ờ, rất là khó để theo một mạch cái bài thuyết trình của mình luôn á.
Ừm. Rồi, tính ra là cũng có rất là nhiều cái triệu chứng khi mà thuyết trình cái chỗ đông người ha. Mà hông biết á là cái buổi thuyết trình này á, thì còn khoảng bao lâu nữa là tới vậy bạn?
Đúng rồi. Tầm khoảng 2 tuần nữa á.
Ừm, tính ra là cũng còn rất là lâu á, là còn khoảng mười mấy ngày lận ha. Mà không biết á là, ờ, khi mà bạn đã thuyết trình á, thì bạn có chuẩn bị tài liệu hay gì hông? Hay là bạn sẽ cứ lên và bạn nói theo cái chủ đề thôi?
Ờ. Có chứ, mình phải chuẩn bị á. Tại vì cái này á là báo cáo nội bộ của công ty, cho nên á là mình cũng phải chuẩn bị những cái báo cáo nè, mình soạn dữ liệu nè, mình soạn nội dung nè, mình gửi giấy mời nè, rồi mình còn phải nghĩ tới những cái hoạt động diễn ra ở trong cái buổi thuyết trình đó nữa. Ừm, tuy nhiên á là mình ý thức được rằng là buổi thuyết trình này nó khá là quan trọng, cho nên là mình chuẩn bị rất là kỹ. Nhưng mà tại vì mình bị cái ấn tượng xấu về những cái buổi thuyết trình ở thời sinh viên á, cho nên là, ừm, mình thực sự là không có tự tin.
Ừm. Ừm. Rồi. Ừm, mình hiểu rồi nha, hông có sao nè. Mà bạn ơi, hông biết á là khi mà bạn thuyết trình á, thì á là và cái buổi thuyết trình này có quan trọng lắm hông? Giống như á là nó có quyết định tới cái việc mà công việc của bạn, thăng chức, tăng lương, hay là cái đánh giá gì của nhân sự hay không?
À, có chứ, tại vì á, ừm, ờ, tại vì là khi mà một người á đứng lên thuyết trình ở trong nội bộ công ty thì người đó thì, ờ, cũng giữ vai trò, gọi là, quản lý của một team, một cái đội nhóm. Thì, ờ, ừm, thực ra á thì nó cũng không phải là ảnh hưởng, ờ, mạnh tới KPI hay là, à, những cái chỉ số công việc của mình đâu. À, tuy nhiên rằng là ở ở cái vị trí là người quản lý á, nếu như mà mình thuyết trình không có tốt á thì lúc đó có ban lãnh đạo đồ, thì ban lãnh đạo cũng sẽ, ừm, sẽ đánh giá phần nào là cái kỹ năng của mình.
Ừm. Ừm, ô kê, đúng rồi đó. Tại vì á là cũng có một cuộc họp nội bộ giữa công ty nè, rồi có ban lãnh đạo nè, cho nên là nếu mà làm không có tốt á thì cũng đôi khi á thì cũng sẽ có những cái đánh giá kỹ năng ha? Và khi mà nghe bạn chia sẻ về cái tình trạng hiện tại của bạn á, thì chắc chắn á là mình sẽ cố gắng để mà đưa ra cho bạn những cái lời khuyên mà nó có thể là dễ thực hiện nhất, để mà bạn có thể tập từ từ nè. Bây giờ á, trước khi mà bạn tới đó là bạn còn khoảng 2 tuần nữa, thì cũng hoảng là một cái khoảng thời gian khá là dài, vậy thì bạn có thể là chuẩn bị trước cái nội dung ngắn nè, rồi á, tạo cái dàn ý và luyện tập từng phần luôn. Rồi xong á, bạn sẽ tập quen không gian trước, mà nếu có thể đi, thì bạn hãy đến cái phòng thuyết trình đó luôn, và như là bạn đến và bạn tập duyệt trước vài lần vậy á, là bạn sẽ tưởng tượng là bạn tập không có ai. Và xung quanh đó là, à, hãy xem những cái ghế ngồi giống như là những cái người đang ngồi thực sự và bạn tập trước cái không gian đó để mà bạn làm quen với cái không gian và cái môi trường của cái buổi thuyết trình trước vài buổi nè.
Đúng rồi. À. Mình luyện tập từng phần. Ừm. Ê, hay nha! Ừm, những cái này là những cái cái kỹ năng mà những cái cái cái lưu ý rất là cần thiết luôn á. Mình tự nhiên mình nhớ ra là hồi sinh viên mình hoàn toàn là không có thực hiện những cái điều này luôn á. À, hay quá nha! Ừm, bạn còn cái lời khuyên nào nữa không? Mình nhất định là sẽ thực hiện.
Ừm. Ừm, còn chứ. Ngoài cái việc á là tới cái không gian đó để tập duyệt trước á, thì bạn cũng có thể là chuẩn bị một cái dàn ý xương sống thôi. Tức là như thế này, là khi mà bạn thuyết trình về một cái báo cáo nào đó, bạn đừng có cố là học thuộc nha, mà bạn hãy nhớ là 3 đến 5 ý chính trong một cái đoạn đó. Có thể là bạn sẽ dùng cây bút, rồi bạn ghi chú lại những cái phần nào quan trọng đi. Khi mà bạn nắm cái cấu trúc đó, cái bắt đầu bạn đã hiểu được nguyên một cái dàn bài thuyết trình từ trên xuống dưới, là chỉ cần có cái từ khóa thôi là bạn hoàn toàn có thể là thuyết trình một cách rất là mượt luôn.
Ờ. À, hiểu nha. Tức là mình chỉ, à, đưa ra những cái từ khóa, đúng hông? Mình đưa ra những từ khóa, xong rồi nhìn vào từ khóa đó thì mình sẽ liên tưởng tới nội dung, chứ không phải là mình học thuộc lòng như là một bài văn, một bài thơ để mình lên, mình, giống như là, trả bài thì nó mất cái sự tương tác, đúng hông? Vậy thì, ờ, bạn ơi, bạn cho mình thêm một số cái lời khuyên tính ra như là, ờ, mình tương tác với lại, ờ, những cái người nghe của mình như thế nào?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ô kê nè. Khi mà bạn bắt đầu thuyết trình á, để mà có cái sự tương tác á, là là cái chiến lược giống như là bạn tiếp xúc dần. Có thể là bắt đầu, thì bạn có thể tiếp xúc với một cái người đồng nghiệp nào đó đi, để mà bạn cảm thấy quen thuộc và thân thiện bằng những cái câu mà dễ nhất. Giống như là "chào mừng bạn", hoặc là hỏi xem á là "bạn có cảm giác gì trong cái buổi họp ngày hôm nay" cái đi. Đó, khi mà bạn, à, nhìn vào cái người mà đồng nghiệp quen thuộc nè, cái gương mặt mà thân thiện với bạn á, thì bạn sẽ cảm thấy, á, là bạn có một cái chút bình tĩnh và tự tin hơn đó nha. Rồi, ngoài ừm, ngoài cái việc này đó, thì còn một cái việc nữa là lúc nãy là bạn có nói là bạn sẽ có cái triệu chứng, đó là bạn run nè, rồi quên lời á. Cho nên á, là trước khi mà bắt đầu cái buổi thuyết trình, trong 2 tuần này, thì bạn có thể là tập quen trước đi, giống như á là bạn sẽ tập trước ở một ở nhà, tập trước ở một cái chỗ nào đó, rồi bạn lấy cái điện thoại ra bạn quay video lại nè. Đó, khi mà bạn quay xong, bạn xem lại video và bạn xem, à, cần cải thiện cái nào và cần khắc phục cái chỗ nào. Rồi á, bạn phải cố gắng tưởng tượng là xung quanh là có rất là nhiều người đang đợi bạn nói, thì bắt đầu bạn có thể tương tác với những cái người xung quanh. Rồi tiếp theo nha, là bạn cũng có thể là hít thở cho cái không khí á, như là bạn sẽ giữ một cái nhịp thở là bạn hít vào 4 giây, bạn giữ 2 giây, rồi bạn thở ra 6 giây. Thì cái kiểu mà bạn hít thở này á, thì sẽ để cho bạn bình tĩnh nè, bạn sẽ không có cảm giác run nữa khi mà bắt đầu bạn nói cái gì đó đó.
À! À! À, đúng nha! Đúng rồi! Ừm. Đúng nha! À! À, hay nha, hay nha! Ừ, những lời khuyên này rất là có ích luôn á, tức là mình sẽ điều chỉnh cái nhịp thở của mình, đúng hông nào? Ờ, hoặc là mình có thể luyện tập trước gương, sau đó là mình lấy điện thoại ra, mình quay lại, sau đó mình sẽ kiểm tra hoặc là mình sẽ đưa cho một số đồng nghiệp thân thiết để xem thử là họ đánh giá trước về cái cái cái cái tự trình diễn này của mình như thế nào, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi nha. Ngoài ra đó nha, bạn cũng có thể là thay đổi cái cách mà bạn tương tác với những cái buổi họp trước đây. Thì có thể là những cái buổi họp trước đây á là bạn sẽ phải đứng và nói rất là nhiều luôn, thậm chí là đọc, thì bây giờ bạn có thể tương tác bằng cách đó là, à, chào mừng họ, hoặc là kể một cái câu chuyện vui, hoặc là, à, có thể chuẩn bị một số mẩu quà bánh kẹo nhỏ để mà phát cho họ trước, để mà họ có một cái không khí vui vẻ, thư giãn. Thì khi đó nha, thì bạn có thể á là bắt đầu vào buổi thuyết trình một cách rất là nhẹ nhàng bởi vì mọi người đều đang cười vui với bạn luôn.
À, hay quá! À! <laughs> À. Vậy bạn ơi, ờ, mình tự nhiên cái mình nghĩ ra một cái ý tưởng này, tức là, ờ, vào buổi đầu đầu buổi thuyết trình á, mình có nên là cho chơi một số cái trò chơi, ờ, đoàn kết, ờ, nhỏ nhỏ giữa các nhóm hay không, để, kiểu như là, tăng cái không khí hoạt động, ờ, đầu buổi thuyết trình á? Thì bạn nghĩ là có nên không?
Ừm, sao nè? Ừm, rất là hay luôn đó! Bạn có thể là cho chơi một cái trò chơi gì đó nhỏ thôi, nó không có quá mất thời gian nha, chỉ trong khoảng 5 phút thôi, để mà kéo lại cái sự tương tác nè với lại là cái không khí cho nó nhiệt tình hơn. Thì đó cũng là một cách mà làm cho bạn bớt run nữa đó. Khi mà bạn đã bắt đầu hòa vào cái không khí trò chơi với mọi người nha, thì bạn sẽ cảm thấy là, à, đây không có phải là một cái buổi thuyết trình áp lực, mà chỉ đơn giản là một cái buổi trao đổi và trò chuyện với nhau thôi.
À. À, mình hiểu rồi! Ừm, mà hay quá ta! À, rồi còn, à, khi mà kết thúc cái buổi thuyết trình á, thì mình nên có những cái hoạt động gì ta?
Ừm, nếu mà kết thúc cái buổi thuyết trình đó nha, thì bạn có thể là gửi cái lời cảm ơn, những cái lời chia sẻ sâu sắc, hoặc là nếu tốt hơn á, thì có thể là chuẩn bị một vài cái phần quà nhỏ như là kẹo gì đó để mà chia qua cho mọi người, để mà mọi người có một cái niềm vui nhỏ nhỏ vậy đó bạn. Rồi á
À. À, nó nhỏ nhưng mà nó vui, đúng hông?
Ừm, đúng rồi, hoặc là khi mà kết thúc buổi thuyết trình á, thì bạn có thể là mời một người lên để mà cùng phát biểu xem về cái buổi thuyết trình đó h như thế nào, hoặc là cùng hỏi người ta xem rồi nêu cảm nhận ý nghĩa nữa đó, cũng rất là hay luôn đó bạn.
À, đúng ha, hay ha! Ừ, cảm ơn bạn rất là nhiều, thì thông qua bạn trao đổi á thì hồi nãy giờ mình cũng có liệt kê ra rất là nhiều cái phương án rất là hữu ích để mình có thể là trong 2 tuần này mình sẽ tập luyện nè, mình tập luyện là, à, chuẩn bị dàn ý nè, đúng hông? Nói trước gương, quay video lại, chuẩn bị một số cái hoạt động, ờ, trước và sau cái buổi thuyết trình. À, rất là hay luôn, mình cảm ơn bạn rất là nhiều, mình thấy là nó rất là hữu ích luôn á.
Ừm, không có sao đâu, bạn ơi. Thật ra, thuyết trình á mà bị run á thì đó là cái điều bình thường và bạn hoàn toàn có thể là cố gắng là trấn an, bình tĩnh lại khoảng 30 đến 60 giây là cơ thể sẽ tự nhiên bình tĩnh và không có chuyện gì xảy ra đâu. Và tất nhiên á là ai cũng sẽ có những cái thiếu sót nhỏ, đó là cái chuyện bình thường trong cái quá trình hoàn thiện thôi. Cho nên là bạn cứ yên tâm và hãy chuẩn bị thật là kỹ cho cái buổi thuyết trình tiếp theo nha.
À, mình hiểu rồi. Ừm, mình sẽ chuẩn bị thiệt là kỹ. Mình cảm ơn bạn rất là nhiều, những cái lời khuyên rất là hữu ích luôn nha.
Ừm, hông có gì đâu nè. Nếu như mà trong cái quá trình thuyết trình á, cần thêm cái gì thắc mắc hoặc là cần chia sẻ thì mình sẽ ngồi ở đây để mà chia sẻ với bạn, cho nên á là bạn cứ bình tĩnh và tự tin. Và mình tin á là cái buổi thuyết trình của bạn lần này á sẽ rất là thành công, và bạn sẽ trở thành một cái người là tự tin nói chuyện trước đám đông luôn đó.
Ừm, mình cũng hy vọng như vậy ha. Chắc chắn rồi, nếu như mà mình có bất kỳ một cái thắc mắc gì liên quan tới buổi thuyết trình và những kỹ năng, mình sẽ tìm tới bạn là người đầu tiên nha.
Ừm, ô kê. Cảm ơn bạn nhiều nha. Chúc bạn may mắn nha. Ừm.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye.